Ouais. Ouais, heu, tu sais, heu, avant j'habitais à Paris. Et heu ouais, et donc voilà, heu, l'air pollué et tout, heu, alors voilà, je sentais que c'était pesant. Et puis, le bruit aussi. Tu sais? Heu. Ouais. Ouais, le bruit des voitures, les moteurs, les klaxons, heu, même le bruit des voisins, tu vois? Heu, ça paraît bête, mais bon, tout ça, c'est c'était vraiment agressif pour moi.
Ah bah, oui, d'accord. Ah constant, constant. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, bien sûr, hein.
Alors que là, tu vois, heu, moi, quand je me retrouve, heu, en forêt, heu, souvent il y a personne, heu, c'est hyper calme, heu, j'entends le bruit des oiseaux. Heu, ça, c'est hyper apaisant aussi. Et puis, heu, je me balade, heu, très loin dans la forêt et heu, il y a un endroit où il y a une petite source.
Mmh mh.
Et heu, tu sais, le bruit de l'eau qui coule là, <inhales> ça, c'est hyper apaisant aussi. Ouais.
Oui. Ah, ça, c'est relaxant, hein. Ça c'est relaxant, hein. Il y a des endroits maintenant que tu aimes bien aller?
C Heu, ouais, beh, heu, justement, là ce petit point d'eau, heu, j'adore y aller parce que, mmh, heu, ça me ça me fait une pause un peu, hem, heu, dans ma randonnée. Parce que c'est assez, heu, difficile comme chemin, c'est un peu escarpé, heu, il y a quand même une, heu, une sacrée pente.
Ouais.
Et heu, quand j'arrive jusqu'à ce petit point d'eau, bah, je m'assois, heu, sur une souche d'arbre et tout, et puis, heu, voilà, je prends le temps, heu, voilà d'écouter. Et puis, heu, et puis m même, tu sais, le vent, heu, dans les feuilles, et tout.
Mmh mh. Ouais, c'est des c'est d c'est des moments où tu avais, t ouais.
Ça fait un petit «fchi», waouh, c'est c'est hyper relaxant, quoi.
Ouais, tu ta tu prêtais pas attention à tout ça, avant.
Et hem Ouais. Ouais, franchement, je m'assois, tu vois, à cet endroit là, en particulier. Et puis, heu, et puis, c'est je dirais pas que je je médite, mais p enfin presque, quoi, je ferme les yeux et je et je pense à rien. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper agréable.
Ouais. Mmh. Tu apprécies le moment, quoi. Tu apprécies le bien sûr, bien sûr. Et heu, tu avais toujours un, mmh, la possibilité, tu sais, à à Paris, est-ce que tu avais des parcs où tu aimais aller avant ou c'est pas pareil?
Oui, heu, tu sais, j'avais le parc, heu, des Batignolles ou heu, aussi, si je voulais un peu plus de vert, heu, bah, je j'allais jusqu'à la forêt de Fontainebleau, mais ça faisait un peu loin. Mais, heu, c'est pas pareil parce que, heu, tu sais, enfin, c pour moi ça restait encore un peu trop en ville. Et puis, heu, il y avait beaucoup de monde. Ma ma malgré tout, il y avait quand même, voilà, heu, trop de gens, moi, j'ai j'aime bien aussi, heu, tu vois, me retrouver un peu seule.
Ouais. Mmh mh.